พอเข้ามาอยู่ในสายงานตรงเนี้ย ที่ต้องคุยกับคนเยอะ ๆ อะ อย่างตอนที่ ที่ต้องติดต่อ
เออ อย่างใช่ เช่น อย่าง อย่างเช่น คุณแบบเหมือนกับจะต้องแบบเหมือนกับไปพูดคุยกับลูกค้าอย่างงี้ คือก็เป็นคนที่แบบคุณไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขามาก่อนใช่ไหม? เออ
ใช่ครับ ถูกต้องเลย ถูกต้องเลยครับ มันก็ต้องแบบฝึกอะ ฝึกในที่นี้ คือฝึกจนเริ่มรู้ว่า เออ จริง ๆ แล้วจุดเริ่มต้นของบทสนทนามัน มัน มันไม่ได้อยู่ที่ว่า เราอะต้องพูดเก่งนะ แต่มันอยู่ที่ว่า ตัว ตัวเองอะ ตัวผมอะกล้าพูดในจังหวะที่ใช่ต่างหากครับ อืม
<chuckles> อืม อืม ค่ะ อ๋อ มันก็ต้องดูจังหวะในการเริ่มต้นด้วยถูกต้องไหมคะ? นอกจากที่แบบ อ๋อ โอเคค่ะ เอ่อ โอเค แล้วของคุณน่ะเป็นยังไงคะ? ในการเริ่มต้น? อืม
ใช่ครับ อา ๆ ๆ ๆ อา อย่าง อย่างเราเนาะ ก็คือเราก็ในเริด ช่วงเริ่มต้นสเต็ปแรกเลยเนี่ย ผมก็จะฟังให้มากกว่าพูดครับ จำ เออ จำได้เลยว่า ช่วงแรก ๆ อะผมก็แบบพยายามที่จะเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าเนาะ แต่เราก็มักจะแบบเตรียมหัวข้อไว้ ไว้ในหัวก่อน อย่างเช่น ถ้าดูแล้ว
ค่ะ อ๋อค่ะ อ๋อ คุณก็จะมี คุณก็จะมีแบบเหมือนกับ <tsk> โอเค ประเด็นที่จะต้องพูด โอเคค่ะ มีอะไรบ้างคะ? ประเด็นที่แบบเหมือนกับเรียงไว้ในหัวคุณเนี่ย?
อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ถูกต้องครับ อย่าง อย่าง ถ อย่างสมมติ โอเคครับ ลองมาฟังกันนะ คืออย่าง อย่างเราไปยิมเนาะ เราไปยิมเราก็เห็นแบบคนที่แบบใส่ อาจจะใส่ชุด ชุดกีฬาที่เป็นชุดแบบฟุตบอล แล้วก็จะเตรียมหัวข้อที่จะไปพูดใน ในเรื่องของกีฬาอย่างเงี้ย เออ เราก็อาจจะเปิดแบบว่า
อือ ๆ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ ๆ อา อ๋อ คุณก็มีทริกอย่างงี้นี่เองเนาะ อ๋อ
อืม ๆ ใช่ครับ หรือถ้า ถ้าบางครั้งเราเห็นเราได้ยินว่าแบบ เอ่อ พี่คนเนี้ยอาจจะแบบคุยเรื่องหนัง เราก็อาจจะไปโยงที่เรื่องของ Netflix อะไรอย่างเงี้ย หรือซีรีย์อะไรอย่างเงี้ยครับ เออ แต่ผล ผลลัพธ์ที่ได้นะ ก็คือมันก็คุยได้แป๊บเดียว แล้วก็จบอะ
อืม อืม อืม อืม ๆ

เอ๊ ส่วนตัว ร เรื่องที่เราจะคุยเนาะ อย่างที่บอกเราก็ต้องคอยสังเกตแบบบริบทข้าง ๆ ของคนที่เราจะไปคุยอะ แล้วเราก็ต้องคิดว่า เราใช้คำถามแบบปลายเปิดยังไง ให้เราชวนคุยได้ต่อ อะไรเงี้ย เออ แต่สิ่งสำคัญเลยนะ เรา เราต้องอย่ากลัวความเงียบคือหลายคนน่ะ มักจะไปคุยกับ
อืม อือ ๆ ๆ อืม อ๋อ โอเค ค่ะ เออ ถ้ามัน จ ถ้ามันเงียบขึ้นมาจะทำยังไงอะคะ? แบบเหมือนเรา ค เราคุยกับ เขา อยู่ ๆ ก็แบบเหมือนกับวง ค วงสนทนาเงียบเลยอะ เออ คุณทำยังไง?
เอ่อ เรา อา ๆ ๆ ๆ ๆ คือด้วยความที่เป็นคนแปลกหน้าเนาะ แล้วเราคุยอะไรไปแล้วเขาแบบก็มีช่วง ช่วงเงียบอะ หลายคนนะก็อาจจะแบบพยายามที่จะแบบใส่คำถามรัว ๆ ไปเลย เพราะว่ากลัวบรรยากาศมันจะแบบเป็นบรรยากาศเงียบ ๆ นะ แต่จริง ๆ แล้วอะ ช่วงที่เงียบ ๆ นั่นแหละ คือ คือช่วงที่ ที่เราอะได้อ่านอารมณ์ของ ของอีกฝ่ายเลย
เออ เออ เออ ๆ ของอีกฝ่ายใช่ไหมคะ?
เออ ใช่ครับ คือกรณีเนี้ย เอ่อ ขึ้นตรงกับประสบการณ์ตรงเลยที่ผมเคยเจอมา คือตอนนั้นเหมือนไปเจอลูกค้าคนหนึ่ง แล้วตอนที่เรากำลังคุยกันน่ะ ผมก็แบบพรีเซนต์เรื่อง เรื่องงานเนาะ ก็อาจจะมีปนเรื่องแบบอันนี้บ้าง เขา อีกฝ่ายอะ ลูกค้าอะครับก็ตอบกลับมาแค่แบบ "อืม" ตลอด "อืม ครับ" อย่างเงี้ย เออ เป็นประโยคสั้น ๆ พอตอนนั้นนะ คนฟังอะครับ ก็คือเป็น เป็นผมเนาะ ก็คิดในใจแล้วว่า โอ้โฮ เอายังไงดีเนี่ย <tsk> หรือว่าไม่อยากคุยด้วย แต่พอ
อืม ค่ะ อืม อืม อย่างเงี้ยเหรอคะ? เออ แบบนี้คุณทำยังไงอะคะ? ค่ะ อา <chuckles> ลูกค้าไม่ชอบแน่เลย อะไรเงี้ย เริ่มใจเสียแล้วไหมคะ? <chuckles> เออ
อืม ใช่ครับ แต่พอผมหยุดพูดนะ แบบเราพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของเราจบอะ เออ แล้วก็นั่งยิ้มเฉย ๆ สักพักอะครับ คือบรรยากาศมันก็เงียบแหละ แต่อีกฝ่ายกลับเป็นฝ่ายที่พูดขึ้นมาเองว่า "จริง ๆ อะผม ผมยังไม่เข้าใจเรื่องของสินค้าอะของคุณตรงนี้เท่าไรเลย" เออ จากแบบท่าทีนิ่ง ๆ อะ ก็กลายเป็น เป็นแบบ เอ่อ เขาสนใจใน ในผลิตภัณฑ์ของผมขึ้นมา อย่างเงี้ย ใช่ครับ
ค่ะ อืม เป็นมิตร เออ เออ

เออ ตอนนั้น คือเหมือนเรา เราเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยตัวคนเดียวเนาะ แล้วเราก็แบบมีการนั่งรถไฟจากกรุงเทพขึ้นเหนือ ก็คือใช้เวลาหลาย หลายชั่วโมงแหละ แล้ว ที่ ที่นั่งข้าง ๆ
อา ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ แบบนี้เจอคนแปลกหน้าเยอะแยะมากมายเลยไหมคะ?
อื้อฮือ ที่นั่งข้อง ข้าง ๆ ของเราอะครับ เขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ชาวต่างชาติที่แบบพูดไทยได้นิดหน่อย ตอนแรกอะเอาตรง ๆ บรรยากาศมันก็จะเป็นลักษณะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอเค แล้ว แล้วเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไหมคะ?
สื่อสาร เอ่อ เขา เขาพอพูดไทยได้ครับ แต่การสื่อสารในช่วงนี้เทคโนโลยี อะไรอย่างเงี้ย มัน มันง่ายเนาะ เราพิมพ์ในกูเกิลทรานสเลตอย่างเงี้ย แล้วก็ให้เขาดู มัน มันรู้สึกว่า มัน มันเชื่อมในลักษณะของภาษา มันไม่ได้เป็นปัญหาแล้ว แต่ปัญหามันคือว่า เราอะ
อา อา ๆ ๆ อา กูเกิล อา กูเกิล โอเคค่ะ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
เออ ๆ ใช่ครับ อืม เออ คือมันอยู่ที่ว่า เราจะก้าวข้ามผ่านว่าแบบเราจะกล้าทักเขาได้ไหม ถูกไหม? คือ คือบรรยากาศตอนแรกอะ มันก็เงียบ ๆ กันอยู่ 2 คนแหละ คือเราก็นั่งอยู่ตรงข้ามกันเนาะ แต่พอถึงช่วงเย็นนะ คือด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะ เขาก็จะแบบพกเป็นข้าวกล่องอะ เป็นชุดข้าวกล่องน่ารัก ๆ ของเขาออกมา
อืม ๆ ๆ ๆ อา ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ เบ็น เบ็นโตเซต อา ใช่ไหมคะ? อา อา ค่ะ
เออ ๆ ๆ เป็นแบบเบ็นโตเซตออกมากินอย่างเงี้ย เขาแกะออกมา โอ้โฮ มาถึงตอนนั้นน่ะ ประโยคในหัวที่แบบแล่นเข้ามาในหัวเลยนะ ผมก็คือทักเข้าไปเลยว่า อุ๊ย กลิ่นหอมดีจังนะครับ อันนี้ซื้อที่ ซื้อที่ไหนมา ซื้อที่สถานีหรือเปล่า อย่างเงี้ย เออ แล้วพอเท่านั้นแหละ ประโยชน์จากประโยคเนี้ย ทำให้แบบคนญี่ปุ่นคนนั้นน่ะเขาแบบหัวเราะ แล้วก็ยิ้มกลับมาตอบกลับผมด้วยแบบ โอ้โฮ เขาดีใจมากเลยนะเขาแบบ เขาก็เล่าถึงประสบการณ์เขาว่า เขามาอยู่ไทยได้ยังไง แล้วเขา เขาแบบเขาชอบอาหารไทยมาก ๆ อะครับ ใช่ คือสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่า เอ่อ เราคุยลงลึกไป ไม่ใช่แค่ แค่แบบทำความรู้จักแล้ว เราคุยกันเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องเที่ยวแบบจนถึงเชียงใหม่เลยอะ จนกลายเป็นว่า ทริปนั้นน่ะ เราได้เพื่อนเพิ่มอะครับมาในระหว่างทางเนาะ เออ
เออ ๆ ๆ อา ค่ะ เออ โอ้โฮ เหรอคะ? เออ อืม อืม โอ้โฮ เออ เออ แล้วก็ยาวเลยเนาะ เพราะว่า นั่งจากเชียงใหม่ นั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไป เอ๊ย ไม่ใช่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่นานไหมคะ?
จากกรุงเทพ ครับ โอ้โฮ ตอนนั้นประมาณ เป็นตู้นอนนะครับ ก็ร่วม ๆ แบบข้ามคืนเหมือนกันครับ

อ๋อ นั่นก็แปลว่าเหมือนกับเขาอาจจะนิ่งเงียบเพื่อคิดตาม ท ในสิ่งที่คุณพรีเซนต์อยู่ก็ได้ ใช่ไหมคะ?
อืม ถูกต้องครับ ก็คือเราก็ต้องคอยสังเกตเป็นภาษากาย หรือโทนเสียงเนาะ เวลาคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายอะเปิดรับเราเข้าไปแค่ไหน เขาอาจจะเป็นสีแดง สีเหลือง หรือสีเขียวกับเราก็ไม่รู้เนาะ แต่สิ่งที่จะช่วย ช่วยได้ ก็คือการสังเกตครับ เช่น เขา ฮ อันนี้เป็นหลักจิตวิทยาเลยนะครับว่า การที่เราคุยกัน 2 คนเนาะ ตรงหน้า ถ้าเขาหันตัวมาทางเรา มีการแบบยิ้มตอบโต้ หรือแค่พยักหน้าเฉย ๆ อะ เออ เขาก็ดูที่จะ ใช่ครับ กะลัง สนใจ แล้วเขาก็กำลัง อ่า อาจจะเปิดรับเรา เข้าไปในส่วนของความรู้สึกของเขาอะ เออ เรา มันก็ทำให้เราสามารถคุยต่อได้ อาจจะแบบอีกนิดหนึ่ง อา ใช่ครับ
อา เออ ๆ ๆ ค่ะ เออ อ๋อ อือ ๆ ๆ อืม แปลว่าเขากำลังสน สนใจอยู่ ใช่ไหมคะ? อา โอเค เออ อา อา ค่ะ ๆ เอ๊ะ เมื่อกี้ได้ยิ ได้ยินคุณพูดว่า เอ่อ เขา เราไม่รู้ว่า เขาเป็นสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง อย่างงี้คือ คือคุณแบ่งประเภทของอะไรอะคะ อยากให้คุณช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมคะ?
อือ ๆ ๆ ๆ เออ ก็คือว่าเป็นเรื่องของความ ความไว้ใจนะ ถ้าเป็นสีแดงก็คือเขาแบบปิดกั้นเราเลย เขาดูแบบดูเกร็ง ดูถอยห่างจากเรานิดหนึ่ง อันนี้เรา เราก็ เอ่อ อาจจะสังเกตเนาะ
อืม อืม เราควรจะ เราก็ควรไม่ ไม่ ไม่ ไม่ก้าว ไม่ก้าวล้ำล่วงเข้าไปใช่ไหม? อา โอเค
ใช่ ๆ ๆ ไม่แบบ ละลาบละล้วงเข้าไปในแบบบางคำพูด อย่างเงี้ย Topic ที่เราคุย แล้วก็อาจใช้คำถามปลายเปิด ที่ ที่มันดูไม่ ไม่อึดใจ ถ้าสีเหลืองก็คือเป็นแบบ เออ เราคุยไปสักพักแล้วเขาก็มีอาการแบบ อากัปกิริยาที่แบบสนใจ แต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ที่จะเปิดรับเราเต็มที่ อย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าเป็นสีเขียวคือ เออ อีกฝ่ายมีการตอบโต้เรา แบบ โอ้โฮ กระฉับกระเฉงเลย เออ แอ็กทิฟ อย่างเงี้ย
โอเค เออ แล้ว แล้วสีเหลืองอะคะ เป็นยังไง? อา เป็น เป็นมิตร เป็นมิตรดีมากเลย ใช่ไหมคะ? ถ้า ถ้าแบบสีเขียว โอเค ได้เลย โอ้โฮ วันนี้ก็คือได้รับความรู้ แล้วก็เทคนิคจากที่คุณแบ่งปันในเรื่องของการเริ่มคุยกับคนแปลกหน้าได้เยอะแยะเลยล่ะค่ะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแบ่งปันกันค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ถูกต้องครับ ต้องเลย อืม อืม ยินดีมาก ๆ ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

ได้เลยครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า อืม ถ้าพูดถึงการที่ ที่ ที่ผมเนาะไปทักคนที่แบบอาจจะเริ่มจากไม่รู้จักเลย โอ้โฮ ฟัง ฟังดูมันเหมือนจะง่ายนะ แต่พออยู่จริงหน้างานน่ะมันไม่ง่ายเลยนะ โดยเฉพาะที่ ที่เป็นคนอย่างที่บอกเนาะคนที่ไม่ได้คุย ส่วนตัวผมอะไม่ได้เป็นคนที่คุยเก่งตั้งแต่แรก หรือเรา เรากลัวว่า บางครั้งเราทักอะไรเขา
ค่ะ อืม เป็นยังไงคะ? ง่ายเหรอคะ? เออ เออ อ๋อ เดี๋ยว ๆ ๆ ต้อง ต้องสอบ ต้องสอบถามคุณนิดหนึ่งว่า คุณ แล้ว จริง ๆ แล้วอะ คุณเป็นคนที่แบบเหมือนลักษณะยังไง คือแบบเหมือนกับเงียบ ๆ เรียบร้อย เหมือน ยังไงคะ เป็นยังไงคะ?
ครับ อืม เรา ร ร เราก็ไม่ได้เป็นคนเงียบ ๆ นะครับ เราก็ไม่ได้เป็นคนว่าเก็บตัว หรือแบบมีเพื่อนน้อย คือเราก็มี มีเพื่อนอะครับ แต่โดยปกติ เมื่อก่อน แต่ แต่ก่อนน่ะครับ เราก็จะเป็นคนคุยแต่กับ แต่กับคนที่เราสนิท เออ กับที่เราสนิทแล้ว อย่างเงี้ย แต่ถ้าจะให้จู่ ๆไปทักแบบคนแปลกหน้าเลย เพื่อแบบชวนคุยต่อ ตอน ตอนแรกอาจจะแบบ โอ้โฮ มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะแบบกลัว กลัวว่า เราชวนเขาพูดแล้วเขาจะไม่สนใจ ผมก็เคยเป็น เป็นคนแบบนั้นเลย เออ คือเหมือน เหมือนกับเรา เราไปอยู่ในวงกลมใหม่ ๆ เนาะ หรือในงานสังสรรค์ที่มันไม่คุ้นหน้าใครเลย อย่างเงี้ยครับ เราก็มักจะเลือกที่จะ เออ อยู่เฉย ๆ ดีกว่า แบบกินดื่ม กินดื่มอยู่ในพื้นที่ของเรา อย่างเงี้ย อยู่กับคนที่เรารู้จัก
อือ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม กับเพื่อน อ๋อ โอเคค่ะ อา เออ ค่ะ รู้สึกเคอะเขินใช่ไหมคะ? <chuckles> เออ อ๋อ ค่ะ อา เออ อยู่เฉย ๆ เออ แล้วก็คอย คอยสังเกตสังกาไปใช่ไหมคะ? อา ค่ะ
ใช่ครับ แต่เราก็ได้มีโอกาสเนาะ ได้มาทำงานในสายงานของเราอะ ซึ่งเป็นเกี่ยวกับงาน งานเซลล์อะครับ งานขาย เออ ใช่
อืม อือ อ๋อ งานขาย คือลักษณะงานขายนี่มันเป็นอย่างไรนะคะ? มันต้องแบบเหมือนกับ อืม
อือ ๆ ๆ ๆ คือเราก็ ข ขายผลิตภัณฑ์เนาะ แล้วเราก็เหมือนกับต้องเจอผู้คนน่ะมากหน้าหลายตาเลย ทั้งกับที่ทำงาน ทั้งแบบลูกค้า อย่างเงี้ยครับ หรือเรา เรา เรา เดิมทีเราก็จะ จะมีการนำสินค้าเนี่ยไปบอกต่อกับแบบคนที่เรารู้จักเหมือนกันว่า เออ เรากำลังทำงานฝ่ายนี้นะ เออ
ค่ะ อา ใช่ไหมคะ? เออ อา อา ค่ะ